هأقول لك، أنا بصراحة هي أكتر حاجة فرقِت معايا في الموضوع ده أو الموقِف يعني اللي خلّاني أقول لأ stop هنا أنا لازم أدخّل شوية عادات كده معيّنة عشان الموضوع ده يتحسّن، أنا من الناس اللي ضغْطي آآ بيوطى بسرعة جدًا، يعني آآ، لمّا ما باشرَبش مَيّة ضغْطي بيوطى، لمّا ما بافطَرش ضغْطي بيوطى آآ، مع الحر الشديد جدًا الموضوع بيبقى مأساوي، آه، فالموضوع بيبقى صعب جدًا وكمان أنا من الناس اللي بتعمل حركة هي غبية شوية، إن أنا ب بأشرب قهوة على الرِّيق من غير فطار، فالعادة دي سيئة جدًا. إمم.
إمم. آه، آه. <chuckles> أوه! دي دي دي دي دي صع دي صعبة جدًا بصراحة، جدًا.
يعني أنا فاكرة مرَّة إن أنا كنت صاحية، كان في عِز الحَر، مش شاربة مَيّة ومش واكلة وما عرفش إيه، ر هوب، رُحت شاربة قهوة. عايزة أقول لك أنا ضغْطي راح في داهية اليوم ده، كان مش عارفة كان 90/60 أو 90/55 حاجة كده يعني، اللي هو كان قليّل جدًا. آه.
ياه! للدرج لد لد للدرجة دي!
آه، آه، فهو كان بجد أنا أصلًا كده، كده، جسمي من الأجسام اللي ضغْطها بيبقى واطي أو بيتأثّر بسرعة يعني، فأنا بقى زوِّدت الموضوع ده من قِلّة الأكل وقِلّة المَيّة والكلام ده. فده كان ال
نعم. آه. يعني هو الموضوع كان بالنسبة لِك، الموضوع كان بالنسبة لِك إن هو يعني أنتِ كنتِ وصَلتِ للمرحلة إن هو خلاص ما ينفعش <chuckles> تستمرّي على الوضع ده ولازم تعملي حاجة جديدة يعني، اللي هي شُرب المَيّة باستمرار وكده.
إمم. إمم. بالضبط كده. بالضبط. فأنا بصراحة بدأت بقى إن أنا أركّز أنا باكل إيه وباشرب إيه في يومي، ما يبقاش الموضوع عشوائي، يعني أنا بجد أنا فاكرة في أيام أنا كنت ممكن أفضَل، آآ قاعدة لغاية الساعة 15:00 ،16:00 العصْر من غير ما أحُط كوباية مَيّة ف في بوق يعني أشرَب كوباية مَيّة ولا إن أنا آكُل، أنا آه، أ كإني صايمة وكل يوم بقى.
ياه، ياه! <giggles>
ف فالموضوع ده بأشرَب قهوة كده، كده، القهوة ثابتة في كلّ الأحوال، فلمّا أنا باكُلش والقهوة بس اللي بتبقى موجودة في جسمي، الموضوع بيبقى وِحش أوي الصراحة يع
بس كنتِ بتشربي قهوة؟ ياه! بيبقى كارثي بصراحة. آه، آه. طيب يعني
ف إمم.
ه هل أنتِ مثلًا رُحتِ لدكتور قبْلها أو اتكلّمتِ مع حد وهو اللي نصَحِك إن أنتِ تبتدي الموضوع ده، والّا الموضوع ده كان نابِع منِك أنتِ فعلًا لمّا حسّيتِ إن كده خلاص مش هينفع تكمّلي على المدى البعيد بالشكل ده؟

ممكن أسألِك سؤال طب في النقطة دي سؤال كمان آمم يعني أنتِ دلوقتي كنتِ بتقولي إن أنتِ يعني ما كنتيش حاطة لنفسِك قيود وكنتِ سايبة نفسِك براحتِك مثلًا وكده. هل في أوقات برضه يعني، رغم إنِك سايبة نفسِك براحتِك وكده، ساعات كنتِ بتنسي مثلًا إن أنتِ تشربي مَيَّة مثلًا زي ما كنتِ عاوزة تشربي كمية معينة كل يوم مثلًا أو بتنسي مثلًا تعملي الفطار أو تلاقي نفسِك بترجعي لعاداتِك القديمة واحدة واحدة يعني؟
إمم. إمم. إمم. آه طبعًا أنا أوقات كتير أصلًا با بانسى بس أنا بَقيت أعمل إيه بقى، أنا في application كده نزّلته <laughs> هو كل شوية يبعت لي notification اللي هو هاه قُومي اشربي مَيَّة، بنفكرك نقو قو قوم
<chuckles> إ إ إ إ اسمه إيه اسمه إيه؟
آآ كان مش عارفة track حا هو كان ليه علاقة بالصيام المتقطع. track حاجة بس أنا مش فاكرة اسمه بصراحة هو track حاجة.
آه أيوه، أيوه آه، آه، آه هو م هو هو هو هو معروف جدًا آه.
أيوه، ده بقى أنا أصلًا با باخليّه يحسب لي أصلًا الصيام المتقطع، يعني بابدأ إن أنا أدخل له أنا بدأت أصوم من بالليل الساعة كام وفطرت الساعة كام بحيث إن هو يحسب لي أ صُمتُ 12 ساعة، 14 ساعة، الكلام ده كله، عشان برضه في limit معين للصيام المتقطع المفروض ما اعديهوش عشان ما يأثّرش على جسمي برضه والح والكلام ده كله. آه. وبقى ال حلاوة الapplication ده بجد، إن هو ب بيفضل يبعت لك notification لو أنت سامح له إن هو يبعت الإشعارات دي بيفضل بقى يفكرك أنت المفروض تكون فطرت دلوقتي وشربت مثلًا لتر مَيَّة على الأقل آآ بكل يعني أنا كنت عاملاه إن هو يفكرني كل نُص ساعة إن أنا أشرب كوباية، لأن أنا من الناس اللي ما بتعرفش بقى اللي هو آه تش
آه. أكيد، أكيد آه. آه ياه! للد للد للدرجة دي؟!
أيوه <laughs> ما هو أنا باقول لك أنا من ال
ما ما كُنتيش بتزهقي طب في؟ <laughs>
أيوه أنا من الناس اللي ما كنتش باعرف إن أنا أمسك بقى إزازة وأقوم شرباها على بُق واحد مثلًا أو كده، لأ، يعني الموضوع بالنسبة لي كان لازم إيه واحدة واحدة لغاية ما أتعود يعني. فبقيت برضه أثبّت آآ أثبّت كام كوباية مَيَّة كده قبل كل وجبة يعني قبل الفطار باشرب كوبايتين، قبل الغدا باشرب كوبايتين، أم هو أنا ما باتعشاش، بس عامةً بعد الغدا باحاول برضه إن أنا أشرب أفضل بقى مخليّة كوباية جنبي مثلًا فكل شوية آخد منها بُق والكلام ده كله. إمم.
أكيد آه. يعني هو يعني هو الموضوع مش نظام كده فجأة وscript مثلًا ومشيتِ عليه فجأة كده. أنتِ برضه كنتِ مرنة مع الوقت وخدتِ وقتِك في إن أنتِ بعد كده، بالتجارب بقى وكده، تحطّي النظام اللي أنتِ هتعرفي تمشي عليه.